Olha, queria d desabafar contigo, porque eu estou até o pescoço com uma situação que aconteceu e É terrível. Assim, praticamente, eu tenho uma amiga, que a gente se conhece já há bastante tempo, sabe? E, atualmente, eu moro na Itália.
<giggles> Me conta. Uhum.
E ela morava na Itália e agora está morando na Bélgica.
Ah tá.
E, assim, o que que aconteceu? Um dia ela me disse assim: "Oh, eu estou indo para aí tal final de semana". Como a gente é muito amiga ela já me hospedou na casa dela algumas vezes. A gente sempre fez essa sabe, essa troca assim, nunca teve esse tipo de problema. Eh, eu disse: "Ah, olha, eu não vou estar em casa aquele final de semana, mas eu vou deixar a chave escondida e você entra, faz o que você quiser", né. Assim, fica à vontade, o tempo que você precisar. Era só um fim de semana.
Uhum. Entendi. Aonde na Itália você mora?
Eh, na Úmbria.
Ah, legal, legal, bem bonito.
E, praticamente É. Eu moro na na fronteira com a Toscana. E aí que que acontece? Eh, se aí deixei a chave da casa, sabe quando a gente deixa a o apartamento estava super cheirosinho, super tudo Eu deixei tudo arrumadinho, né. Porque a gente parece que arruma melhor e limpa melhor quando vem outra pessoa do que pra gente mesmo, né? <laughs> Parecia parecia uma uma pousada. E aí, deixei a chave. Ela veio. Quando ela entrou, ela me mandou foto e disse: "Poxa, está tudo tão cheirosinho! Obrigada, obrigada. Está bom. Ok.
Com certeza, com certeza. <giggles>
Passou esse fim de semana. Ela foi embora eh, não mandou mensagem, nem nada, só, ah, só me mandou mensagem para dizer que tinha deixado a chave no mesmo lugar e e pronto.
Ok.
E aí, tudo bem. Eu quando entrei em casa Olha te juro que tá hã, não sei, era um mix de infarto com AVC quando eu abri a porta da casa, <giggles> eu sentia o êmbolo andando e indo pra uma uma veia no meu cérebro, juro. Olha um, um nervoso, sabe aquele eu voltei pra casa e estava meu namora e estava com meu namorado que a gente tinha ido passar o fim de semana fora.
<laughs> Nossa!
Quando eu abri a porta, ele sabia que eu tinha empre emprestado a casa pra essa amiga, e só que a casa é minha. E só que que que acontece? Ele ele tinha me dito assim, você "Poxa que legal, né, essa amizade entre vocês aqui é tão difícil que as pessoas empresta a casa assim, deixa a chave".
Uhum. É, e confiem dessa forma. Mas foi a primeira vez que, assim, você já tinha observado esse comportamento de desorganização, eh, na sua amiga antes?
É. Olha, s-sim! mas só que nada de grave e nunca aconteceu de deixar ela sozinha. Quando aconteceu da gente estar, eh, de de eu hospedar ela, por exemplo, eh, a gente estava junta.
Ah, tá, então, você acha que ela pode ter se policiado mais quando ela estava com você? E sozinha ela ficou mais se sentiu mais livre, enfim, pra ser ela mesma. <giggles>
Então Ou talvez Credo! É, se eu soubesse eu tinha dito a ela: "Não se sinta à vontade". E se soubesse Olha, eu entrei em casa, tinha toalha, roupa suja jogada no chão, as toalhas suja no chão do banheiro, onde tinha máquina de lavar, sabe, nem dentro do cesto, eh, o a o coisa o ralo do banheiro entupido de cabelo. Ai, eu tenho terror, sabe, dessas coisas. <laughs> Principalme É!
<laughs> Nossa! Sim, você tá na sua casa, enfim, e por mais que seja sua amiga, você é
Gente, como pode?
E, vo deixa eu te perguntar. Eh, você você perguntou pra ela o o porquê disso? Porque, assim, eh, às vezes, é bom dar um voto de de confiança, né? Ela pode ter tido que a ir embora <laughs> Não sei. Às vezes, ela estava atrasada para não se organizou direito. Estava atrasada pra pegar o voo de volta e não conseguiu limpar. Não sei.
Hum. Uhum. É um pouco bizarro. Um ataque de pânico e jogado tudo pra cima, né? <laughs> É. Eu pensei. É. Assim, eu pensei isso, sabe? Só que depois eu co eu vi tanta coisa e disse: "Não. Não é possível. Ela ela bagunçou todos os dias". Não é que tinha uma toalha fora do lugar, du uma xícara uma xícara na pia. Era um delírio, sabe? O vaso do lixo o cesto do lixo estava transbordando. Um fedor de comida podre em casa porque o lixo orgânico ela não tinha nem fechado o lixo, que dirá jogado fora né.
Estava acumulado, né? Nossa! Ela nem botou o lixo pra fora, então?
Não! Não, não. E o e o lixo é na frente do apartamento, praticamente assim. O o na a coisa né o o bauzão assim do do lixo. E aí, eh, só que eu fi eu comecei a ver eu disse: "Não, ela deve ter saído atrasada, né?" Só que quando eu fu comecei a andar pela casa, tinha sempre umas coisas bizarras. Um fedor de podre. O o coisa cheio de cabelo. E aí, sabe, um delírio. Bom, eh, no final como se não bastasse, eu achei um <giggles> uma sandália de homem.
Uhum. Sim. Uhum.
E ela é solteira.
Ah tá, Ou se ou seja, ela levou gente para sua casa e você não tinha combinado isso com ela?
E Não, se fosse o namorado, ela não ia nem precisar me dizer, né? Ba trazia e pronto. A questão é que não era namorado. Era, entre aspas, macho. <laughs>
Uhum. É. Era algo casual, né?
Aham. E foi alguém que ela conheceu, assim, naquele fim de semana. Pior ainda, né? Porque traz para casa dos outros depois sabe onde eu moro e soube onde, provavelmente, ela escondeu a chave.
Uhum. Nossa. É verdade.
Então Né? É um pouco assim a sorte que a gente mora em lugar que, né, ainda não chegou ao a ao nível de outros lugares na América do Sul e outras partes do mundo. Mas i i imagina, né? Então, assim, eu não disse nada para ela, porque eu estava com tanto ódio, sabe? Eu estava com um um sangue no olho, que eu não disse nada.
Isso foi muito re f foi muito recente que aconteceu?
Foi, foi, tem nem não tem nem 2 meses.
Tá.
E eu estava com tanto sangue no olho que eu disse: "Olha é melhor que eu não falo com essa mulher agora". Porque senão, sabe, a menos que ela diga que
Ah, que bom. Você você se conhece, você respirou fundo, deixou passar o tempo meio que curar as mágoas. E, enfim, agora você é capaz inclusive de falar sobre isso.
Ai, é. Uhum. A brasa do do rancor. Sim, aí o que que aconteceu? Ela, algumas semanas atrás, tinha me dito assim: "Ah, eu vou voltar, eh, vamos se ver. Dessa vez, você vai tá aí, né? Aí eu disse: "Poxa, vou estar mas não vai dar para ficar na minha casa". Ai inventei, eu disse a ela que meu namorado tinha vindo morar aqui, e a gente estava nessa coisa, nesse processo de mudança que a casa estava bagunça, o quarto que estava livre, estava ocupado de caixa. Eh, joguei uma coisa assim, e aí esperei, né, ela me dizer, assim "Será que ela me dizer alguma coisa?". Aí ela me respondeu: "Ah, tá". Aí eu disse
Uhum. Você acha você acha que ela ficou chateada? Não acreditou?
Aham. Aí quando eu não aguentei, né, quando ela me disse: "Ah, tá". Eu derramei nela. <laughs> Eu disse: "Ah, nossa. Não entendi, você ficou chateada?" Né, primeiro pra pra ver se eu tinha entendido certo. Ela falou: "É, mas chateada não mas acho que se você não queria me receber você podia me dizer". Eu disse: "Ah, que bom que você tocou no assunto porque quer dizer que tem alguma coisa eu tenho motivos, né, pra não querer te receber. Você viu como deixou a casa? Não queria que você deixasse perfeita, mas o mínimo de dignidade. O lixo podre apodrecendo dentro dentro da casa não, né?". Hum, mínimo.
<chuckles> Uhum. Tá e ela? Como é que ela reagiu?
Aí ela disse assim: "Ah, você também é sem sempre acusa, sabe quanto sempre assim" Como se diz? Que: "Parecendo militar, né, com querendo tudo com mania de limpeza". E se gente: "Não, não é mania de limpeza, o lixo estava fermentando dentro de casa. Só isso, né? <chuckles> Tinha minhoca dentro das coisas. Credo! Então, disse: "Não, eh, acho que o conceito de de limpeza e de militarismo da gente é diferente, né?". <giggles>
Uhum. <chuckles> Mas você acha que você, eh, explodiu, eh, quando ela demonstrou essa insatisfação? Você falou num tom talvez que ela não tenha gostado?
Não, no o tom que eu disse da questão da mudança foi bem bonitinho, sabe, porque no final das contas assim, é é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, isso é: "Ah, vou brigar?". Eu é muito gasto de energia, sabe, baixa
Não, tudo bem, mas a a desculpa você deu deu, ah, tranquilo, você não reclamou, mas quando ela trouxe essa insatisfação, você, eh, teve uma reação, eh, mais mais brusca.
Aham. Ah, se eu Tive. Tive. Inclusive uma a única coisa que eu não disse a ela, e agora eu vou dizer a você que eu também não tinha te dito, é que eu tinha uma garrafa de champanhe na geladeira, que tinham dado de presente uns amigos que vieram jantar com a gente algumas semanas antes, eh, tinham dado para gente, e m m ela tomou até meu champanhe, tá? <giggles>
Uhum. Nossa! Eu eu acho que você deveria ter se comunicado com ela antes, porque você teve assim, na minha opinião, você teve um um uma reação inicial boa, assim você não gostou, mas você não foi direto falar com ela, mas você deveria ter falado porque é uma coisa, assim, geralmente a gente não deve, eh, guardar para gente esse tipo de de sentimento. Porque uma hora vai ter um gatilho e no caso o gatilho foi ela ficando chateada de você não emprestar o apartamento. E aí, veio pior do que teria sido, talvez, se você tivesse falado com ela desde o primeiro dia: "Olha fulana, eh, assim, eu não gostei muito do jeito que você deixou o apartamento e coisa e tal".
O Uhum. Uhum. Suprimir. Uhum. Sim.
Você não não acha?
É o Exato. Olha assim, eu concordo, concordo com você, eh, só que por exemplo, eu acho que mudaria pouco tá, na minha reação. <giggles> Acho que se ela não tivesse dito: "Ah, ba, eh, se você não quisesse me me hospedar, eh, bastava me dizer, né, não precisava ficar inventando coisa".
Uhum. Ah, tá bom.
E assim, eh, porque, né, ainda faz a ofendida, então, por isso que eu me chateei, se tivesse morrido ali, depois ia passar porque no final o ranço passa, né, tudo melhora, o tempo melhora e são coisas que não vale a pena, assim, cortar assim, uma amizade, né. Cancelar todas as coisas boas que a gente teve junta que a gente fez junta e enfim, porém
Sim, sim. É recentimen recentimento nunca é bom, ainda mais por uma coisa que tá tudo bem, não foi legal, mas não é super sério.
Exato, exato, exato. Na verdade a coisa mais grave de todas foi que ela trouxe uma pessoa sem me falar nada, fez a sonsa, sabe? Eh, enfim não tinha me dito nada. E, enfim vá bem e as duas tá bom <chuckles>
Uhum. E você expôs tudo isso pra ela?
Esse não não deu Não, não. Não deu tempo porque depois de tu que eu disse, ela fez a ofendida e aí a gente parou de se falar. <laughs>
Todos os as coisas que desagradaram? É, não, seria legal se você tivesse uma conversa franca com ela pra não perder essa amizade boa e, enfim, talvez ter o você você possa dar mais uma chance pra ela, enfim, até pra vocês não perderem o contato.
Uhum. É, né, um um um d um pedido de desculpa não ia ser mal, né? <giggles> Ao invés de me acusar, né, de de ter mania de limpeza. <giggles>
Uhum, uhum. É, mas algumas pessoas são muito orgulhosas, eh, a gente tem que decidir se: "Tá, a gente aguenta o orgulho da pessoa e continua com uma boa amizade ou corta a amizade porque também tem o nosso orgulho de querer escutar desculpas?".
Uhum. Aham. É verdade, é verdade. Não tinha não tinha pen refletido por esse lado.
<giggles>
É, vou aproveitar o Natal, tá? <laughs> Muito obrigada por me escutar. <giggles>
Tá bom, é é uma boa ideia. De nada, disponha. Até a próxima.
Até mais.